Iya, Kak, jadi ada 1 kegiatan sebenarnya banyak ya, Kak, <chuckles> banyak kegiatan, tapi ada 1 kegiatan yang memang, eee, membuat, aku tuh merasa bangga sih sebetulnya mhm, menjadi bagian dari, eee, komunitas gitu ya, eee, ada beberapa kegiatan, Kak, seperti touring ya jadi memang, eee, sekitar 2 sampai 3 bulan sekali itu memang ada agenda untuk touring gitu ya, terus
Apa tuh? Merasa bangga ya? Oke apa tuh? Oh touring. Tapi ini tadi motornya Ninja 2 tak ya?
Mhm, betul, Kak.
Yang dipakai touring tadi, eee, motor Ninja 2 tak ini?
Iya betul. <laughs>
Oke tapi lumayan ini kan ya lumayan tidak terlalu apa <tsk> spesifikasinya untuk touring sebenarnya ya kalau kita pikirkan ya? <laughs>
Mhm, betul memang, eee, lebih ke arah motor sport, Kak, jadi, kalau digunakan untuk touring, eee, dengan jarak yang cukup jauh itu lumayan pegel ya <chuckles> dan lumayan boros juga sih BBM dan apa oli sampingnya, mhm, betul, Kak, nah, jadi ada beberapa, eee, kegiatan salah satunya touring tadi, terus juga ada kegiatan baksos, Kak, bakti sosial gitu jadi, ada, eee, apa namanya buka puasa bersama, halal bihalal, terus kemudian juga ada sahur on the road gitu ya kemudian juga ada, eee, sumbangan ke eee, apa namanya yayasan eee, apa yatim piatu gitu waktu itu jadi, eee, aku merasa bangga bahwa, komunitas yang aku ikuti itu bukan hanya sekedar, senang-senang atau happy happy gitu ya jadi, memang ada, eee, apa istilahnya tuh, eee, kegiatan mhm, manfaatnya dan kegiatan sosial yang dilakukan gitu jadi nggak hanya sebatas, bersenang-senang tapi juga ada eee, apa namanya, kegiatan untuk membantu sesama gitu ya, salah satunya dengan eee, apa membagikan, eee, makanan buka puasa bersama gitu ya dan juga eee, apa makanan untuk sahur gitu ya sahur on the road nah itu, membuat aku tuh menjadi apa ya, bagian dari komunitas yang, berarti gitu bahwa aku bisa membantu gitu jadi punya, rasa eee, apa namanya eee, pencapaian atau kebahagiaan tersendiri sih, Kak, dengan melakukan, eee, hal itu.
Heeh. Iya makanya. Iya betul karena 2 tak tadi kan ya? Oke. Oh. Oke. Manfaatnya gitu ya? Oke. Mhm. Oke. Oke.